हेलो, नमस्ते।
जी, नमस्ते।
कैसे हैं आप?
जी, मैं बहुत ही बढ़िया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
जैसे अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो तनाव हमारा है, तो उसमें समाज ख़ैर हाँ, कह सकते हैं कि बदलाव तो ज़रूरी है क्योंकि, कहीं न कहीं तनाव का हमारा ज़्यादातर कारण जो होता है वो हमारा समाज ही होता है। आपका क्या कहना है?
हुँ, हुँ। हुँ, जी। जी, जी अ, मेरा भी यही मानना है, कि ये तनाव तो आजकल हर लोगों के ए
जी। जी।
अ, जीवन में है। और अ, मैं इसका मुख्य कारण अगर मैं कहना चाहूँ, तो ये एक अ मेंटल स्थिति है, जो कि हमारे अ, प्रेशर की वजह से आती है, चाहे वो सामाजिक हो या फिर अ, पारिवारिक।
जी, जी, बिल्कुल। जी। उ, जी। हाँ। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सर सही कहा आपने। और एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी आपसे कि जैसे अगर देखा जाए किसी व्यक्ति को मान लीजिए अगर नौकरी की ज़रूरत है, है ना? या वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो है मुझे लगता है उसके परिवार वालों से ज़्यादा उसको समाज का ज़्यादा अ, डर रहता है या फिर प दबाव रहता है। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, तो उसको जो है समाज का ज़्यादा डर रहता है, उनके परिवार वालों को, कि अरे! समाज क्या कहेगा? इतनी बड़ी हो गई है बेटी अभी तक बिठा के रखा है, बेटी की शादी हो गई, डिवोर्स हो गया, तो उसमें भी समाज क्या कहेगा। तो मुझे ज़रूर ऐसा लगता है कि जो तनाव का कारण है ज़्यादातर हमारा समाज ही बनता है, और कहीं न कहीं इसमें बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, जी हाँ, आप क्या कहते हैं?
हुँ, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल मेरा भी यही मानना है कि जो हमारे समाज में है अ, वो सामाजिक प्रेशर जो होता है लोगों पे, कि समाज के लोग क्या कहेंगे? कि समाज के लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो हमारे समाज के लोग क्या कहेंगे? अ, मैं इस चीज़ के लिए तो अ, आगे निकल चुका हूँ लेकिन अगर ये पूरा नहीं होता है, तो मैं वापस जाके समाज को क्या मुँह दिखाऊँगा? इस तरह की चीज़ें आपने सुनी होंगी।
उ, जी। जी। जी। जी, जी। हाँ। हाँ, बिल्कुल। जी। हाँ। हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल।
तो मुझे भी लगता है जो तनाव है अ, इन्ही कारण से उत्पन्न होती है, और जो हमारे अ, जो तनाव है वो अ, जो कम करने के लिए आज भी जो समाज में है, वो काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि समाज जो एक्सपेक्टेशन करती है, उसकी वज़ह से काफ़ी लोग तनाव ग्रसित हो जाते हैं। और जिसकी वज़ह से वो दोबारा समाज में उस तरह से अ, अपने आप को साबित नहीं कर पाते हैं। और अ, मुझे लगता है कि ये तनाव जो है वो हमारे जीवन में और हर किसी के जीवन में अ, ये पल ज़रूर आता है।
जी। जी। जी हाँ, बिल्कुल। जी, जी। जी। जी हाँ, जी हाँ। जी। जी हाँ, बिल्कुल और अगर देखा जाए ना तो हमारे जो माता-पिता हैं वो अगर कहीं न कहीं थोड़े से जागरूक होते हैं इन चीज़ों के लिए, कि जो है समाज क्या कहता है उससे क्या मतलब है? हमारे बच्चे खुश रहने चाहिए या फिर, हम ऐसा सोच रहे हैं अपने माता-पिता के लिए कि अरे! समाज आगे बढ़ रहा है, तो क्या हुआ? हमारे माता-पिता भले ही जो है अभी इतने मॉडर्न नहीं हो पाए हैं कभी-कभार ऐसा भी होता है, कि जो है ना कि हम समाज में लोगों को मॉडर्नाइजेशन देख के अ, अपने पेरेंट्स को बहुत पीछे समझने लगते हैं। यार, मैं कैसे अपनी मम्मी को, अपने पापा को जो है अपने स्कूल लेकर जाऊँ या कैसे मैं कहीं लेकर जाऊँ? लोग क्या सोचेंगे अरे इसके मम्मी-पापा पढ़े-लिखे नहीं हैं, ये है, वो है, कितने गरीब हैं और किस कैसे दिखते हैं? ये सारी चीज़ें लोग सोचने लगते हैं। तो ना कई बार ऐसे लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि न कह सकते हैं कि बेकार ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं और अ, जो है ना कहीं न कहीं माँ-बाप भी समझते हैं इस बात को कि हमारा बच्चा जो है हमारे बारे में क्या सोचता है। और कई बार ये होता है कि बच्चे के लिए हमारे माता-पिता सोचने लग जाते हैं, समाज के पीछे मेरा बेटा तो अभी कुछ नहीं कर रहा है, मेरी बेटी तो जो है अभी शादी करने से मना कर रही है, वो तो किसी और से प्यार करती है, ये सब चीज़ें देखने मिलती हैं, है ना? आपका क्या कहना है?
हुँ, हुँ। हुँ। हाँ, हाँ। उ, जी। जी, जी। उ, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। उ, जी, जी, बिल्कुल। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही कहा कि अ, हमारी जो समाज है, वो काफ़ी हमारे जो फैमिली है उससे भी एक्सपेक्टेशन रख लेती हैं कि इनके बच्चे, जो हैं वो कुछ करेंगे या फिर इनके बच्चे देखते हैं कि क्या करेंगे। तो इस तरह के जो एक्सपेक्टेशन होते हैं वो कहीं न कहीं अ, बच्चों पे भी तनाव डालते हैं और जो माता पिता हैं, उन पे भी तनाव डालते हैं, कि अ, स जो समाज के लोग हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या करेंगे अ, मेरे बच्चे, क्या नहीं करेंगे, वो समाज में दिखाने के लिए वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों ए जो हैं वो अ, कनि कई हद तक तो ठीक है लेकिन कई हद तक काफ़ी अ, नुक़सानदायक भी होता है। इससे कई लोग क्या करते हैं ए जैसे तनाव में आके और कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, तो मुझे लग रहा है सामाजिक जो प्रेशर होती है, उसको हमें ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में वो चीज़ अ, हो पा रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे लगता है कि उसको हमें तनाव लेके और कुछ ऐसा कदम न उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखेंगे कि आजकल अ, जो भी चीज़ें अ, जो बचपन होती है, वो कहीं न कहीं अ, समाज के तल अ, दबाव के तले वो कहीं दब सी जाती है, लोग अपना ना बचपना जी पाते हैं और ना ही अपनी जवानी जी पाते हैं।
जी। हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी। जी, बिल्कुल। हाँ। हाँ। हाँ। जी। जी। जी। बिल्कुल। हाँ। जी, जी। हाँ। जी। जी, जी, बिल्कुल। जी। जी। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सही कह रहे हैं आप और क्या होता है ना कि अ, बचपने में क्या होता है बच्चा सोचता है कि यार बाहर ज़्यादा निकलेंगे तो लोग आवारा कह देंगे, है ना? और पेरेंट्स भी यही कहते हैं अंदर रहा करो, जो बच्चे कम बाहर निकलते हैं ना उसकी रिस्पेक्ट होती है और जो ज़्यादा बाहर घूमते हैं, उनको आवारा कहते हैं सब। तो उस वक़्त बचपन में ये सब चीज़ें होती है, उसके बाद बड़ा हो जाता है बच्चा तो किस कॉलेज में जा रहा है, कितने नंबर आ रहे हैं, बोर्ड में कितने मार्क्स आए? इन सारी चीज़ों का तनाव रहता है। उसके बाद जो वो बाहर भी चला जाता है पढ़ने, तो लोग अ, ये सोचने लगता है बच्चा कि यार हम घर जाएँगे तो कैसे जाएँगे और लोग क्या कहेंगे, कि अरे! तुम तो नौकरी नहीं करके आए ये वो। तो मुझे लगता है ना कि इन सारी चीज़ों को सबसे पहले तो अगर समाज में देखा जाए पहले बदलाव के लिए, मैं तो यही कहूँगी कि जो है ना समाज में हर किसी को सिर्फ़ अपने-अपने बारे में सोचना चाहिए। जैसे अगर बड़े शहरों में देखा जाए ना, तो ये चीज़ें देखने मिलेंगी आपको, आपका क्या कहना है?
हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा। जी, जी। जी, जी, मेरा भी यही मानना है कि अ, मुझे लगता है कि अ, जो बाकी समाज के लिए जो हम इतना सोचते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं अ, वो समाज के लिए ना सोच के मुझे लगता है कि हम अपने काम पे और अपने जो जीवन है, उस पे ध्यान दें, तो वो काफ़ी हमारे तनाव को कम करेगा। क्योंकि आप जब भी अपने आप से ज़्यादा अगर किसी चीज़ को सोचेंगे, तो मुझे लगता है वो तनाव का कारण बन जाता है। आप अपनी अ, किसी भी चीज़ किसी भी चीज़ को आप लेके ज़्यादा अ, ओवरथिंकिंग करते हैं, तो वो तनाव कहीं न कहीं बन जाती है। तो मुझे लगता है कि अ, जैसा कि आपने कहा कि हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा सोचे, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ए और भी चीज़ों को सोचने से ज़्यादा। तो मेरा भी यही मानना है, कि हम अपने काम को और अपने जो अ, पर्सनल ज़िंदगी है, उनको सिर्फ़ अपने तक ही सीमित रखें और उनसे हम हमें किसी और चीज़ों से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या वो लोग क्या करते हैं कि अपनी पर्सनल ज़िंदगी को भी अ, समाज और इन सारी चीज़ों से जोड़ लेते हैं, जिससे वो काफ़ी तनाव में आ जाते हैं, अगर सामाजिक रूप से आप खड़े नहीं उतरे, तो अपने आप को वो कोसना शुरू कर देते हैं। जी।
जी। हाँ। जी, जी। हाँ। जी। कम क कर सकता है। जी। हाँ, हाँ। जी। जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। हाँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, जी, बिल्कुल। हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा सर आपने और मैं ये भी कहूँगी कि जैसे अगर मैं अपने समाज की बात करूँ ना, तो वहाँ पे लोगों का ये कहना रहता है, लोगों का जो सोच होती है वो ये होती है, कि अरे, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? तुम अप आज क्या कर रहे हो, आज तुम्हारे घर कौन आ रहा है, कल तुम्हारे घर कौन आएगा? और तुमने आज क्या जूठन फेंका था, तो आज तुम्हारे यहाँ पनीर क्यों बना? मतलब इतनी छोटी सोच है लोगों की, कि अरे, आज तो पार्टी हुई है भईया आज अगर आप सब्जी वाले से सब्जी बाहर अगर कुछ अच्छी ले रहे हैं, जैसे कटहल वग़ैरह या मसालेदार बनाने वाली सब्ज़ी, अरे वाह! लग रहा है आज बेटी आई है बाहर से इसलिए सब्ज़ी अच्छी ली जा रही है। तो मतलब ये सब चीज़ें जो होती है ना लोगों को कहीं ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देती है, कि जो लोग हाइलाइट नहीं होना चाहते हैं, उनको नहीं चाहिए कोई जो है अ, अटेंशन, लेकिन फिर भी लोग जो हैं उनके पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि लो लोगों के बारे में हमें बात करनी कम कर देनी चाहिए। आपको क्या लगता है?
हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। उ, जी, जी। हुँ जी। जी। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल। उ, जी, जी, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा, कि अ, लोग जो है ना वो अ, मतलब अ, खुद से ज़्यादा किसी और के लिए ए बात करते हैं, जैसे खुद कुछ जीवन में अपने करना नहीं चाहते हैं, और दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे होते हैं। ये अ, तो और ये एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है कि अ, दूसरे के प्रति जो होती है वो तनाव की अ, समस्या पैदा करती है। आप देखेंगे कि अ, जो हमारे समाज में लोग हैं, वो अ, मतलब
जी। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी।
हुँ, दूसरों से अ, मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने के कारण, दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा घुसने के कारण अ, वो दूसरों की ज़िंदगी में काफ़ी दख़लअंदाज़ी कर देते हैं जिसकी वजह से दूसरा व व्यक्ति तनाव में आ जाता है।
जी। जी, जी। जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और
आपके अगल-बगल वाले आप स के ए माता-पिता से बार-बार पूछेंगे कि क्या हुआ। अ अ, मतलब अपने अ, काम से वो मतलब नहीं रखेंगे, आप दूसरे के काम में ज़्यादा मतलब अ, टांग अड़ाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि अ अ, वो अ, हमारे माता-पिता पे प्रेशर डालते हैं और माता-पिता अपने बच्चों पे प्रेशर डालते हैं। तो इससे एक तनाव का माहौल अ, क्रिएट हो जाता है और ये तनाव काफ़ी अ अ, मतलब एक दुखद अ, सा घटना हो जाता है। मुझे लगता है कि अ, इस तरह की अगर तनाव वाली चीज़ें हैं तो हमारे सजा समाज में बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि लोगों को अ, समाज में अगर अ, बदलाव नहीं होगी तो लोग ऐसा ही सोचता सोचते रहेंगे।
हाँ। जी। जी। बि जी। बच्चों पे डालते है। बिल्कुल। जी। जी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं एक चीज़ और अ, आपसे कहना चाहूँगी कि जैसे अगर देखा जाए ना कि हम जैसे कहीं जॉब करने जाते हैं, है ना। या तो फिर जो है हम अपने स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, तो कई बार हमें ये देखने के लिए मिलता है कि वहाँ का जो माहौल होता है वो कुछ अच्छा नहीं होता है। जैसे कई कॉलेजेस में जो है सीनियर होते हैं वो जूनियर्स की रैगिंग करते हैं, है ना। और या तो फिर अ, जो ऑफिस में सुन अ, सीनियर और जूनियर में थोड़ा बहुत चलता रहता है, अलग-अलग टीम्स में चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो हैं ना व्यक्ति के काम पे नीर वो अ, जो है थोड़ा-सा प्रभाव डालती हैं, कि जो है वो अपना काम जो कर रहा होता है उससे दिमाग हटा के और उसके दिमाग में कुछ और चलने लग जाता है। तो मुझे लगता है ना कि ऐसी चीज़ों से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। और ऐसे लोगों को भी ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए कि जिससे जो है उनके साथ-साथ बाकियों को भी तकलीफ़ हो या उनका समय बर्बाद हो। जी।
हुँ, हुँ। जी। हाँ, हाँ।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
हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हाँ, अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। जी, जी। हाँ। जी। जी, जी। अच्छा, अच्छा, हाँ। हाँ। जी। जी, जी बिल्कुल। जी। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। जी, अच्छा। जी।
मैंने अटेंड ही नहीं की वो फ्रेशर पार्टी, उसकी वजह से सिर्फ। क्योंकि उस वो काफ़ी मतलब एक अ, मतलब अ, एक बहुत कमज़ोर-सा बच्चा था वो, मतलब पढ़ाई-लिखाई में। और मतलब मुझे लगता है कि उसकी मदद करना मुझे ज़्यादा ज़रूरत था इसलिए मैंने उसको वहाँ से लेके गया।
जी। जी, अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सर सही किया आपने। और कभी-कभार तो मैं ऐसी कई सारी फिल्में भी देख चुकी हूँ, तो उसमें मैं देखती हूँ कि कई बार जो है रैगिंग वगैरह के चलते और जो है कॉलेजेस में और भी ई कई तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके चलते जो है बच्चे ग़लत कदम उठा लेते हैं। और उसमें क्या होता है ना कि जो है अ, ब बच्चों को तो झेलना ही पड़ता है खैर, उनके साथ-साथ जो है पूरे स्कूल को और उनके माता-पिता को भी झेलना पड़ता है। तो ऐसे लोगों का जो है मुझे लगता है कि तुरंत अगर ऐसी चीज़ें सुनने में आ रही हैं, <sniffs> तो एक तो अपने बच्चे को आप तुरंत या तो मना कर दीजिए कि हाँ, अ, स्कू तुम मत जाओ हमें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें पढ़ाने की। अपना बच्चा खोने से तो बेहतर है कि मतलब हम उसको पढ़ाई बंद करवा दें या दूसरे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दें। हालाँकि वहाँ भी यही होगा। तो मुझे लगता है कि ना जो रैगिंग करने वाले स्टूडेंट होते हैं, जो लोग होते हैं उनके ख़िलाफ़ हमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इन सारी चीज़ों से हमें काफ़ी हद तक निजात मिले। और रही बात हमारे समाज की, है ना, जो हमारे आस-पास के लोग हैं, उनके लिए तो मुझे एक ही बात कहूँगी कि ना आप उनसे मतलब रखने जाइए ना ही अपनी कोई भी बात इतनी बाहर आने दीजिए कि जो है लोग उससे इन्ट लोग उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दें। आपका क्या मानना है?
<clears throat> उम, जी। हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी, बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। जी। जी, जी, बिल्कुल। उम, जी, जी। जी जी, बिल्कुल। अ, मेरा भी यही मानना है कि आप या तो अ, उनसे दूरी बना लें या फिर आप इसकी शिकायत आप कहीं कर सकते हैं। जैसे कि, मैं बात करूँ कि रैगिंग की, तो रैगिंग की, एक अ अ, जो अ, रैगिंग अ, की एक अ, टीम गठित की गई है कि, अगर किसी कॉलेज में इस तरह की घटना होती है तो उसके ख़िलाफ़ आप एंटी-रैगिंग के अ, में कंप्लेन कर सकते हैं। और स उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो मुझे लगता है कि इस तरह की ये जो चीज़ें हैं, वो कभी-कभी बहुत तनावपूर्ण हो जाती हैं। किसी-किसी कॉलेज में तो एंटी-रैगिंग वाले तो काम भी नहीं होती हैं, मतलब उसमें इस तरह की चीज़ें हमेशा होती ही रहती हैं। तो काफ़ी आपने सुना होगा कि काफ़ी लोग जो काफ़ी बच्चे होते हैं वो तनाव में आके और अ, ग़लत कदम उठाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की अगर चीज़ें कॉलेजों में होती हैं तो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं या प्रिंसिपल हैं, अ, उनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और एक कड़े नियम का अ अ, मतलब अ, कड़े नियम लगानी चाहिए, जिससे मतलब इस तरह की चीज़ें ना हो। और जो भी अ, मानसिक जो अ, प्रॉब्लम है वो ना हो पाए किसी को। क्योंकि, तनाव में आके ना वो क्या करते हैं बच्चे अपने माता-पिता को घर पे नहीं बताते हैं। और वो इस चीज़ को ख़ुद ही झेल रहे होते हैं कि मैं अपने माता-पिता को कैसे बताऊँ इन सब चीज़ों के बारे में जो उनके साथ हो रही होती है। कभी-कभी तो ऐसी घटना हो जाती है जो बहुत शर्मनाक होती है। और वो अपने घर पे बताने से काफ़ी कतराते हैं इन सब सारी चीज़ों को।
जी। जी। जी। हाँ। जी, जी। जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी। जी। जी, जी, बिल्कुल। उम, जी हाँ, जी हाँ। जी, बिल्कुल। जी। जी। हाँ, सही कहा। जी, जी। और क्या। जी। जी, जी, बिल्कुल। हाँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही। जी। जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ, सही कह रहे हैं आप। और ये भी देखा जाए तो जो है ना अपने माता-पिता को भी जो है अपने बच्चों के जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, समझदार नहीं हो जाते तब तक इन सारी चीज़ों पे थोड़ा गौर करना चाहिए। और चलिए आपसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपका। उम्मीद है फिर हमारी बात होगी।
हुँ, हुँ। जी, जी। जी, जी, मुझे भी आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद।